और ये तो
जी, मैं मैं आपसे बिल्कुल स जी।
हाँ, हाँ, बताइए।
जी, बिल्कुल, 100% आपके विचार से सहमत हूँ अ, अलग-अलग संस्कृतियाँ जो हैं, ऐसे एक-दूसरे को बाँटने से खाना अ, जो है पता चलती है और खुशियाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। बल्कि देना चाहिए, कम से कम त्योहारों में आपके आजू-बाजू वालों को आपका खाना इतने सालों से अगर अ अ, एक पंजाबी, एक साउथ इंडियन बाजू में है तो, इतना तो ओ पंजाबी को स अ, साउथ इंडियन का खाने का थोड़ा-बहुत स्वाद होना चाहिए और इनको भी साउथ इंडियंस को भी पता चलना चाहिए, पंजाबियों का खाना क्या है? नहीं तो ऐसे रहने का क्या फायदा आजू-बाजू में, आप रहे हो, उनका खाने का जो स्वाद है आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है अ, अलग-अलग संस्कृतियाँ जानने के लिए मु मुझे बहुत पसंद है, मैं अलग-अलग संस्कृति को जानने के लिए सबका खाना जो है, अगर कोई देते हैं तो बड़े प्यार से जो है मैं लेती हूँ। और मैं बहुत अच्छे से खाती भी हूँ, उसको टेस्ट भी करती हूँ, लोग इतना प्यार से दिए हैं, तो उसको इज्जत देनी चाहिए हमको, ना कि फेंकना-वेंकना मैं नहीं करती हूँ कभी भी। अ, बहुत ही प्यार से बच्चों को भी खिलाती हूँ ताकि उनको भी पता चले कि दूसरे अ, का मतलब दूसरे रिलिज अ, रिल स सॉरी रिलिजन नहीं है, दूसरे कास्ट में कैसे बनते हैं? बिहार में बिहार का खाना कैसे रहता है? यूपी का खाना कैसे रहता है? उड़ीसा का खाना कैसे रहता है? बड़े बड़ा अच्छा लगता है अगर लोग ऐसा देते हैं, तो हम भी फिर वापस देते हैं उनको कि हमारा आंध्र प्रदेश का खाना कैसा है, वो भी जाने करके। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अ, जैसे कि जैसे कुछ खास पल रहते हैं ना, जैसे आपके परिवार के साथ आप कुछ खास पल खाना बनाते हुए बिताए हों? ऐसा अगर हमारे साथ साझा करेंगे तो, जी।
जी। हुँ, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। सही बात, बिल्कुल। जी। हुँ। सही बात। अच्छा। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हुँ। जी। हुँ। हाँ, सही बात। बिल्कुल। हाँ। हुँ। जी। हाँ, देखिए अब ऐसा तो एक हाँ, एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें कि अ, हमारे घर के सारे लोग एक पेड़ के नीचे खाते हैं और वो खाना भी पेड़ के नीचे ही बनता है। वो एक, खास पेड़ होता है, वो उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो उसी के नीचे ही वो खाना बनता है, शाम का जो खाना होगा। और उसके लिए एक नियम है कि आपको ज़मीन में ही बैठ के खाना होगा, वो उस पेड़ के नीचे सब कुछ बनेगा भी, वहीं पे खाया भी जाएगा। तो वो मुझे याद आता है कि हाँ, वो जो जो एक त्योहार होता है, वो बहुत मज़ा आती है उसमें, कि सब लोग क्योंकि ऐसे तो हम लोगों का, सब लोगों का अपने-अपने रूम में या फिर डाइनिंग टेबल पर खाना होता है, उसी दिन होता है जब हम लोग पेड़ के नीचे खाते हैं। तो, अपने ही घर में हम लोग उस दिन खुश रहते हैं कि हाँ, आप भले ही खु कहीं नहीं जाना हुआ, अपने ही घर के नीचे, अपने ही पेड़ के नीचे बैठ के खा रहे हैं। वो जो चीज़ें होती हैं हाँ जी। तो आपके साथ कभी, आपके उधर कोई ऐसा त्योहार हो?
जी। ओह, अच्छा। अरे, वाह। ओह, जी, जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ, कुछ अलग फीलिंग। अच्छा। हाँ, एक अलग फीलिंग होती है, जी। जी, सही कहा आपने।

अब नहीं देखिए, जैसा कि मैं बताया ना आपको कि अ, कोई भी इंसान कभी जानबूझके तो ख़ ख़राब ख़ाना बनाता नहीं है। चीज़ें हो जाती हैं कभी-कदा उन्नीस बीस तो अ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीक़े से हैंडल करते हैं, कि हर इंसान है, इंसान से ग़लती होती रहती है। तो आप उसको अ, बुरा मत बोलिए, कुछ भी उसको ऐसा मत उसको ऐसा ना लगे कि नहीं अ, उसने बस बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। जो चीज़ है आप उसको बता दीजिए, अगर हो सके तो उसको सही कर लीजिए। बहुत से तो ऐसे लोग हैं अ, मैं अगर अपने घर में बात करूँ मेरे पापा तो अगर ख़ाने में नमक भी ज़्यादा रहता तो वो वो ये भी नहीं बोलते हैं, कि नमक ज़्यादा है, वो बाद में उठके चुपचाप जाके वो भले कोई कुछ मीठा ख़ा लेंगे। वो ये भी नहीं बोलेंगे कि हाँ, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है। तो
हाँ। नहीं, बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ। जी <chuckles> जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। ओह! तो आपको ये संस्कार जो है परिवार से ही मिला है, आपके पापा से ही मिला है।
हाँ, ब मेरे घर में सब लोग इसी तरीक़े के ही हैं, कि वो अ, किसी से ख़ाने से कोई नुक्स नहीं निकालता है। भग क्योंकि हमें मालूम है कि जो ख़ाना होता है वो अ, एक अ, भगवान के रूप में आते हैं। अन्न देवता होते हैं तो
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी।
उनको हरदम उस तरीक़े से रखना चाहिए कि, किसी भी ना ख़ाने को बुरा लगे और ना बनाने वाले को बुरा लगे। और मैं मानता हूँ कि जो भी ख़ाने-बनाने की एक अ, संस्कृति होती है, उसका भी एक आप बोल सकते हैं कि हाँ वो एक कला है, वो सबको नहीं आती है। औ धीरे-धीरे करके आप उसमें एक अच्छे एक आप बोल सकते हैं, एक कलाकार बन पाएँगे, तो उसके लिए समय हर इंसान को लगता है। तो जो अगर ख़ाना बना रहा है, तो उसने उस चीज़ को समय दिया है, तो उसकी कद्र कीजिए।
जी। जी, जी। हाँ जी, कला है। जी। हुँ, जी। बिल्कुल।